อา สถานที่ไหนที่คุณคิดว่ายังไม่เคยไป แต่อยากจะลองไปสักครั้งครับ? อืม
โอ้ อะฮะ อะฮะ เอ่อ ๆ โอเค นี่ถ้าเกิด อืม ขอลองเป็นดัง ไปสัก ไปพวกต่างประเทศก่อนแล้วกันเนาะ ที่ยังไม่เคยไป ผมว่า <tsk> ผม ผมยังไม่เคยไปญี่ปุ่นเลยเพิน เห็นเขาแบบ อุ๊ย แบบไปกันเยอะแล้วเนี่ย ก็คิดว่าเป็น 1 ในประเทศที่แบบ เอ๊ย อ่า ถ้ามีโอกาสก็คงอยากไปลอง ไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งนะ อ่า ถ้าเกิดในเบื้องต้น ก็เมืองอะไรก่อนก็ได้เลย ของผมไม่ได้ระบุเจาะจงไปที่ไหน เพราะว่าเห็นแล้วแบบ อุ๊ย เอ่อ อ่า บรรยากาศ ทั้งอาหารเนาะ หรือว่าทั้งผู้คน วัฒนธรรม เทคโนโลยี ผมว่า มันได้ทุกมิติ ทุก ทุกอย่างเลยนะ ผมเลย ผม ญี่ปุ่น
ครับ อะฮะ ครับ <chuckles> ครับ อือฮึ อา ญี่ปุ่น คือ มี มีทุกด้านให้เราแบบ อ่า เปิดโลกใช่ไหมครับผม?
อืม ๆ ใช่ครับ ของคุณ เป็น ป เป็น ท ประเทศไหนครับ ทะอื่น ป ประเทศอื่นด้วยหรือเปล่า? หรือว่ายังไงบ้างของทางคุณ?
ถ้าเป็นผมเนี่ยนะ ผมอยากไป Everest ครับผม <chuckles> อะฮะ ผมว่ามันท้าทายดีนะ เราดูพวก ค ค สมัยเด็กอะครับ ดูใน ติ๊ นิตยสาร แล้วก็สารคดีเนี่ย ทำให้แบบว่าการพิชิต Everest เนี่ย มันคือมีความหมายกับชีวิตมากเลยอะครับ อะไรอย่างเงี้ย อืม ถ้าเป็นไปได้นะ ถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองดูสักครั้งว่า เราทำได้ไหมครับผม <chuckles>
อืม อา โอเคครับ ครับผม อืม ๆ ๆ อือฮึ โอ๊ะ โอ้! ครับ อ๋อ แสดงว่าเป็น ค เป็นคนที่ชอบแบบ อ่า แบบเดินเขา trekking อะไรเงี้ย อยู่แล้วเปล่าครับ? ที่คุณเลือกเป็นเนี่ย Everest อา
อา ใช่เลยครับ ผมชอบเป็นพวก ชอบสายธรรมชาติอะครับ ก็เลยแบบ อ่า ดื่มด่ำกับมันพอสมควรเลยครับผม อืม
ครับ อือ ๆ อืม เฮ้ย! ถ้าเกิดผมขอ เอ่อ ขอลองถามเพิ่มนิดหนึ่ง ถ้าเกิดแบบย้อนมาเป็นในไอ้แบบพวกธรรมชาติเนี่ย ในไทยของคุณ มี มีไปที่ไหนมาแล้วชอบบ้าง? อย่างเช่น เอ่อ พวกเดินป่า หรือว่าสายธรรมชาติอะ
อืม น่าจะ อ่า
อืม
เขาเรียกอะไรแล้วนะ จำไม่ได้แล้วล่ะ อ่า ภูทับเบิก อะไรอย่างเงี้ยครับ อา ดอยอินทนนท์ อะไรอย่างเงี้ยครับผม ที่เคยไป
อืม ๆ ๆ อ๋อ เป็นประมาณแบบนั้น อย่างงั้นน่ะ ใช่ไหม อ๋อ โอเค ๆ ได้ ๆ ๆ ถ้างั้น เอ๊ย ถ้างั้นแบบว่า อ่า วกวนกลับมาที่ topic เราก่อนก็ได้เนาะครับเนาะ เฮ้ย! ถ้าเกิดที่ที่เรา ไม่ ไม่เคยยังไม่เคย อ่า ไปแต่อยากลองไปอีกสักครั้ง ใช่ไหม อืม ผมก็อยากไปฝั่ง เอ่อ อเมริกาเหมือนกัน อเมริกาหรือแคนาดาเนี่ย ก็ ยัง ยังไม่ได้ไปเนาะ ก็เลย เอ่อ
ครับ ครับ ยังน่าเที่ยว โอ้โฮ! ผมว่ามีที่เที่ยวเยอะเลยนะ ที่แบบว่า
เนาะ ประเทศเดียว โดยจากภูมิประเทศเขาใหญ่มากเนาะ แล้วก็แบบรัฐก็เยอะ อะ ผมก็ อะ เออ เนาะ เราก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเที่ยว ท แทบจะหมดได้นานขนาดไหนเนาะครับเนาะ ก็ไม่ได้ระบุเหมือนกัน ไปที่ ไปลอง ไปที่ไหนก่อนก็ได้ อยากไปดู เอ๊ย! หรือว่าจะเป็นพวก เอ่อ แหล่ง ส สตาร์ตอัป ก็น่าสนใจนะ Silicon Valley อะไรพวกนี้ ก็ อ่า ในมุมของธุรกิจ ถ้าเกิด เอ่อ มันก็อยากไปเหมือนกัน เออ
ใช่ครับ แต่ละรัฐ แต่ละ โอ้โฮ! ใหญ่กว่าภูทับเบิก เออ ใช่ ใช่ครับ อะฮะ ผมว่าเห็นด้วย เอาเลย นะ แบบ